तो ये बताइए कि सबसे पहले सुबह उठकर आपकी दिनचर्या क्या होती है? यानी कि सुबह-सुबह जैसे ही आपकी आँखें खुलती हैं, तो आप क्या करती हैं मतलब कि, आप अपने फ़ोन पर आपका हाथ जाता है या फ़िर आप थोड़ा कुछ और ऐसा करती हैं जिससे आपका दिन अच्छा बना रहे? तो आप क्या चीज़ें जो हैं वो अपनाती हैं, जो कि सुबह उठते ही आप सबसे पहली बार करें?
तो फ़िर देखिए सबसे पहले तो मैं फ़ोन को दूर रखती हूँ, जैसे आपने कहा न कि आप सबसे पहले सुबह उठकर क्या करती हैं तो डि डिजिटल डिटॉक्स करना मुझे बहुत सही लगता है। मुझे लगता है फ़ोन, लैपटॉप इन सारी चीज़ों से न दूरी बनाना बहुत आवश्यक है सुबह-सुबह ख़ास करके। अगर देखिए हमारी दिनचर्या यहीं से शुरू होती है ना तो कहीं न कहीं पूरा का पूरा जो दिन है ना, वो हमारा बड़ा नकारात्मक सा गुज़रता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहूँ और अपनी शुरुआत जो है ना वो गरम पानी से करूँ। तो जब भी मैं सुबह पहले उठती हूँ ना, तो 1 गिलास गरम पानी गुनगुना पीती हूँ और थोड़ा-सा मेडिटेट करती हूँ, थोड़ा-सा ध्यान लगाती हूँ। और ख़ासा ध्यान रखती हूँ कि जो पानी मैं पी रही हूँ ना, वो मैं खड़े होकर ना पियूँ, मैं बैठ कर पानी पीती हूँ।
हुँ। अच्छा। सही बात है। हुँ, हुँ। ठीक है। ऊँ। हुँ, हुँ। ओह! अच्छा ये क्या ट्रिक है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना है या फ़िर बैठकर पानी, पीना है। ये आप कहाँ से आपने ये आजमाया?
जी देखिये, ये तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि खड़े होकर पानी पीना नुकसानदेह होता है। कहीं न कहीं हमारे शरीर के लिए, हमारे घुटनों में वो एक समय के बाद दर्द करा देता है। इसीलिए कभी खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए और मैं आपको बताऊँ, मैं तो अक्सर ही यही करती थी। लेकिन जब से उसने मुझे बताया है, तो सबसे पहले, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि आगे चल के घुटनों में दिक्कत ना हो। इसीलिए अ, गुनगुना पानी पहले पीती हूँ और उसके बाद ही मेरी जो दिनचर्या होती है ना, वो शुरू होती है। जैसे मानिए, मुझे योग करना है या जिम जाना है, तो स सुबह में तो मैं जिम ही जाती हूँ। तो मैं अपना तैयार होती हूँ, थोड़ा मुँह धुला, ब्रश व्रश किया, दिनचर्या, जिन नित्यकर्म हैं, किया, उसके बाद थोड़ा-सा कुछ पा लिया
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। जी। उ हुँ। बिल्कुल। हुँ।
फिर जिम जाती हूँ मैं।
अरे, वाह! काफ़ी अच्छा अ, देखिए, आप अपना दिनचर्या रखी है आपने सुबह की, जिससे कि आपका पूरा दिन बेहतरीन जाता है। पर ये बताइए कि क्या कभी ये दिनचर्या जो है, इसमें कोई असंतुलन आता है? जैसे कि कोई फ़ंक्शन हो गया, किसी का इवेंट हो गया, तो आपके दिनचर्या में असंतुलन जब आता है, तो आप उसे कैसे सँभालती हैं या फ़िर आप तब भी जो है, इतनी ही अ, दृढ़ संकल्पी रहती हैं?
बिल्कुल। अ, जी नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि मैं बड़ी दृढ़ संकल्पी रहती हूँ हमेशा ही। देखिए हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप अपनी चीज़ों पर टिके रहें, अपने मूल्यों, अपने विचारों पर टिके रहें। <yawns> कभी-कभी ढीलापन बढ़ता जाता है।
जी। ह हाँ। अच्छा, ऐसा भी होता है।
हम्म, ढीलापन बरतने से क्या होता है ना कि, जो काम हम करते हैं, उसमें भी फ़्रेशनेस रहती है। नहीं तो कभी-कभी क्या होता है, लगातार वही चीज़ें करने से ना हम बोर भी हो जाते हैं। अब जैसे मैं रोज़ की बात करूँ कि आप रोज़ हेल्दी खाना रोज़ हेल्दी खाना खा रहे हो, तो किसी एक दिन तो मन करेगा ही फ़ास्ट फ़ूड खाने का। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप उस दिन अपने मन को मार लें। मन को मारना इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग दिस इज़ मतलब अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं आपको बाद में ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, कितना गलत करती थी आप। तो कभी-कभी ऐसा बिल्कुल ना करें कि शादी-विवाह में जाएँ, तो वहाँ पे कुछ ना खाएँ या फिर कभी-कभी होता है, रात में देर तक जाग लिया, तो सुबह उठने में देर हो जाती है, तो ये चीज़े नॉर्मल हैं। हाँ, लेकिन 1-2 दिन चलता है। जब ये हमारी दिनचर्या ही बनने लगे ना तब कहीं न कहीं ये गंभीर स्थिति बन सकती है।
हुँ। जी। हाँ, सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। ओह! अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने अपनी बताई कि दिनचर्या बड़ी स्ट्रिक्ट है, आप उसको फॉलो भी करती हैं। तो क्या कोई कारण है, जिसकी वजह से आपको ये आदत पड़ी? इसके पीछे अ, मतलब बात क्या है कि आप कब ने, आपने सोचा कि हाँ, अब मुझे बड़ी ठोकर लग चुकी है, अब मुझे अपने दिनचर्या सुधारनी होगी, वरना मेरा हाथ से जीवन निकलता जाएगा। आपने कब ऐसा सोचा?
जी, मैंने देखा ना, मेरी जो बहन है, उसको मानसिक अ, स्वास्थ्य की समस्याएँ होने लगीं, मतलब उसको अलग-अलग तरह से अ, होता था। सुबह अगर वो एक सोके उठती थी, तो फ़ोन-वोन चलाती थी वो। लेकिन मैंने देखा, उसे घबराहट होने लगी, ऐंगज़ाइटी होने लगी, बेचैनी होने लगी। फिर उसने बहुत पैसे फूँके हमारे घरवालों के, डॉक्टर के पास अलग, दवा में अलग, फिर उसके बाद उसे संभालना पड़े, वो अलग। तो मैंने सोचा कि अगर थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लिया जाए, अपनी दिनचर्या सँभाल ली जाए, तो कितना अच्छा हो जाएगा। कहीं न कहीं घरवाले जो हैं ना, वो परेशान होते हैं। वो परेशान नहीं रहेंगे और जो है ना, मेरी समस्या से थोड़े मुक्त रहेंगे और देखिए, इससे तो मेरा भी अच्छा हो रहा है ना, तो इसलिए मैंने ये करना शुरू किया।
ओह! ओह! जी। हाँ। बहुत सही। हुँ। बिल्कुल। सही बात है और देखिए, आपने जैसे कहा ना कि अ, घरवाले आपसे खुश रहेंगे, आप कमाएँगे और जितना कमाएँगे, उतने में खुश रहेंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा लगा भी जानकर। वैसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने कोई नौकरी करी हो, जैसे कि अ, कुछ भी नौकरी और उसमें आपको जो है, आपकी काबिलियत के हिसाब से सैलरी ना मिली हो, तब आपने क्या किया?
जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि देखिए, जब खासा हम शुरुआती दौर में होते हैं ना, तो लोगों को होता है कि, "इन्हें तो ज़रूरत है। इन्हें तो हम कुछ भी दे दें, तो चलेगा।" तो ऐसे ही एक बार मैं पढ़ा रही थी ट्यू ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो मैं आपको बताऊँ, उन्हें लगा ना कि मुझे उनकी ट्यूशन की ज़रूरत है। तो हाँ, जबकि मेरा उस बच्चे से बड़ा लगाव था, मुझे वो बच्चा बड़ा बढ़िया लगता था। तो मुझे रोज़ आके पढ़ाने के तरीके सिखा के जाती थीं, "मैम ऐसे पढ़ाइए, मैम ऐसे पढ़ाइए।" तो देखिए, उससे ना मेरे मन में गुस्सा, नफ़रत, दोनों ही भर रहे थे धीरे-धीरे। तो मुझे लगता है, ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए कभी भी। किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जबकि मैं मजबूर थी नहीं, बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ।
जी। उहुँ। अच्छा! समझती हूँ। और क्या। बिल्कुल। सही बात है। हुँ, ये काफ़ी बढ़िया जानकारी है कि कभी किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और देखिए आपके साथ ऐसा हुआ, बड़ा खेद है। पर ये जानना चाहूँगी
हाँ जी, बताइए, मैं बताईं हूँ।
कि जैसे कि अ, मतलब अ अ, जो अ, सुबह लोग उठते हैं कहीं न कहीं अ, बड़ा आलस आ जाता है उनके में कि अरे, अभी नहीं कुछ करना है, बाद में करना है। और वो अपनी सुबह ही नहीं शुरू कर पाते हैं, अपनी सुबह खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी दिनचर्या खराब होती जा रही है, पूरा जीवन खराब होता जा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी कि हाँ, किस तरह से उन्हें जो है अ, स अपने इस जीवन को जीना चाहिए?
हाँ। ये तो है। जी, देखिए ये बात तो है कहीं न कहीं कि लोगों को देखकर, लोगों की असफलताओं को देखकर ही हम सीखते हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। अगर ऐसी कभी स्थिति आती है कि आप कर पा रही हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अ, बिल्कुल अ, सम सँभले रहें। अ, आगे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जीवन का अंत यहीं हो गया है। कई लोग कहते हैं, "नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा, मेरा करियर चला गया, मेरा ये हो गया, मेरा" देखिए ये सब रोने की बातें होती हैं, अगर आप चाहें, आप दृढ़ संकल्प ली रहें, तो कहीं न कहीं आपका करियर भी वापस आ सकता है।
जी। हुँ, हुँ। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। और क्या। काफ़ी देखिए अच्छी और मज़ेदार बातें कर रही हैं आप, तो ये बताइए कि आपने अ, कहा कि अगर दृढ़ संकल्प लें, तो करियर और कुछ भी मंज़िल पाना बहुत आसान हो जाता है। तो आपने
जी। हाँ बताइए, मैं बताती हूँ।
आपने अपने जीवन में क्या अभी तक मतलब आप किस पॉज़िशन पे हैं? आप नौकरी करती हैं, आप पढ़ाई करती हैं, या फिर क्या है आपके साथ, क्या चल रहा है?
जी देखिए, मैं नौकरी तो करती थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, कि वहाँ पर लोग मुझे कम आँकते थे। उन्हें लगता था अरे इसको तो ज़रूरत है मेरी, अरे छोड़ दो उनकी मैं तो मुझे आ के बताती भी थी, मैम ऐसे करिए, मैम वैसे करिए। देखिए मुझे गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं बीच में उस बच्चे को छोड़ के आऊँ, लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई ना, मैंने इसे छोड़ दिया। तो देखिए उसके बाद उन्होंने ना मिन्नतें भी बड़ी करी, मैम क्या बात है मैम ऐसा है, मैम वैसा है लेकिन मैंने अपना दिमाग बना लिया था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। देखिए ऐसे होता है, कि जब आप बना लेते हो सोच लेते हो तो चीज़ें सकारात्मक होती हैं।
हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा! हाँ। ओह! समझ गई। हाँ। ओह ऐसा है, ये तो काफ़ी बढ़िया बात बता दी आपने कि जब आप बना लेते हो, सोच लेते हो तो चीज़ें सकारात्मक हो जाती हैं। पर तभी ये हुआ है आपके साथ कि अ आपने किसी को गिफ्ट दिया हो और वो सामान ही खराब निकल गया हो? या फिर उसी समय वो इंसान ने देखा हो और वो किसी बड़ी महँगी कंपनी का है जो कि नामी तो नहीं है पर हाँ अच्छा कपड़ा देती है। ऐसे कपड़े का चयन करके आप किसी को देते हो, अ, कोल्ड ड्रिंक ले आते हो। तब आपको कोई परेशानी नहीं होती है उसमें?
जी। हुँ। हुँ। जी नहीं, देखिए मैं तो या तो इतने महँगे गिफ्ट देती नहीं हूँ, और देती हूँ, तो ऐसे देती हूँ जो कि हाँ, कारगर हो ऐसा ना हो दिखावेबाजी हो। और मैं बहुत कम और गिने-चुने लोगों को ही देती हूँ। अ, वैसे तो सुबह उठने के बाद मेरी पहली इच्छा यही रहती है, कि मैं ना खुद को सकारात्मक करूँ, जैसे अपने परिवार में अपनी बहन को प्रेरित करती रहती हूँ, काम करने के लिए, क्योंकि देखिए काम ही जीवन है, काम ही पूजा है। लेकिन उसको लगता है, कि नींद सब कुछ है। मैंने उससे कितनी बार कहा लचीलापन रखो अपने जीवन में तो धीरे-धीरे वों संतुलन बना रही है, लेकिन कभी-कभी मुझे उसे देखकर ना बहुत हैरानी होती है, कि आख़िर इतनी बड़ी हो गई, समझ कैसे नहीं पाई कि हाँ आख़िर ज़रूरी क्या है जीवन में।
वाह। हाँ। ये तो है। हुँ। हाँ जी। बिल्कुल। ओह! अच्छा, हाँ। हाँ और क्या। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही कहा आपने कि ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कहीं न कहीं, अ, बहुत अ, सही बात बताई है। आपने पर ये बताइए कि अ, आपने पहली बार जो है, अ, सुबह उठ के ये सारे दिनचर्या करने का फ़ैसला किस कारण लिया था? मतलब, आपके जीवन में क क्या घटना ऐसी घटी थी? कि आपको लगा कि हाँ अब तो मुझे फिट रहना है, एकदम फाइन रहना है, क्या हुआ था ऐसा?
हुँ। जी, देखें बढ़ती महँगाई बहुत बड़ा कारण रही, मुझे ऐसा लगा कि, अगर मुझे कल को कोई बीमारी हो जाती है, तो मेरे घरवाले कहाँ से इसका इलाज कराएँगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ, कि मैं स्वस्थ रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँगी, तो पैसे कम लगेंगे और अ, देखिए, पैसे कम लगने की बात नहीं है, ये तो मेरी बचपन की सोच थी ना। हाँ, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि अ, इंसान स्वस्थ रहे ना, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर वो अपने खान-पान में ढीलापन बरत रहा है या फिर अपने जीवन में जो दिनचर्या के काम हैं, उसमें वो उलटफेर करता है, ट फ़ोन चलाता है, डिजिटल डिटॉक्स नहीं करता। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग जो होते हैं, ना वो अ, बहुत परेशान हो जाते हैं, आगे चलकर, बहुत तनाव में जाते हैं।
जी। हुँ। हाँ। बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ। समझ गई। जी, अच्छा आपने बात करी डिजिटल डिटॉक्स की, तो आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है और आप इसे सुबह में करती हैं या फिर शाम के समय में?
जी, वैसे तो अक्सर मैं शाम में या फिर दोपहर में करती हूँ, कोशिश करती हूँ ना, कि अ, फ़ोन अ, जो है वो अपना अपने पास ना रखूँ। सकारात्मकता रखूँ अपने पास और जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करूँ। अब देखिए, ये तो नहीं बोल सकते ना, कि उनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्योंकि करना तो पड़ता है अ, कितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इतने इम्पॉर्टेंट मैसेजेज़ आ रहे होते हैं, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये तो इग्नोर कर सकते हैं, कि जो ग्रुप के मैसेजेज़ हैं, जो बिना मतलब के मैसेजेज़ हैं, तो वह मैं इग्नोर कर देती हूँ। इससे मुझे उससे दूर रहने में बहुत मदद मिलती है।
हाँ। बिल्कुल और क्या? सही बात है। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। काफ़ी अच्छा लगा जानकर देखिए ये काफ़ी रोचक बताया आपने कि आपकी टीचर ही जो है नोट कर लेती हैं और तो तब तब तो आपको लगता है ऐसे आपकी बातों से कि आप क्रिएटिव भी बड़ी होंगी। नई-नई चीज़ें बनाना, नए-नए प्लेट्स बनाना। ये सब आते हैं आपको?
जी। हाँ, हाँ। नई-नई चीज़ें बनाना तो मुझे बहुत पसंद है। प्लेट्स तो मै नहीं बना पाती हूँ लेकिन हाँ, नई चीज़ों की डिस्कवरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही ऐसे मैं ऐसे परिवार से रही हूँ, जहाँ पर काम ही करवाया गया है, तो देखिए मैं तो अब आदी ही हो गई हूँ कहीं न कहीं सुबह में काम करने की। हाँ, लेकिन ये है कि इससे मेरा स्वस्थ जो है ना वो बहुत बढ़िया रहता है और मुझे खुद भी अंदर से अच्छा महसूस होता है, जब मैं सुबह उठकर अपना सारा काम जल्दी ख़त्म करके अपने काम पर लौटती हूँ तो।
अच्छा। हाँ। <laughs> जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, सही कहा आपने और देखिए आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया। आपके दिनचर्या के बारे में, आपके रूटीन के बारे में, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मैं भी यहीं चाहूँगी कि हमारी फ़िर से बात हो। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।